はい、あ、はい。
はい、ええ、お祭りに行った思い出はありますか？はい。
うん、もちろんありますね。<chuckles> あの、に日本ね、日本で、あの、生活してもぜ絶対どこかでやってるんで、で、はい、私も、ちょっと、思い出話していいですか。あのうん、私、ちょっと、地元が、あの、東京なんですよ。
あ、はい。 あ、そうですよね。 あ、もちろんどうぞ、はい。 はい。 ああ、はい。
うん。で、東京に、あの、池上に池上っていうか大田区にある、あの、池上本門寺っていう、あの、日蓮宗のお寺があるんですね。
はい。 はい。 あ、なんか、聞いたことあるかもしれないです。はい。
うん。あります、あの、それが、あの、ちょっと、一番大きい総本山というところで。うん、で日蓮宗は、あ、ごめんなさい、日蓮さんが、あの、お亡くなりになったおおお寺なんですね。
はい。 ああ、はい。 はい。 あ、そうなんですね。ああ、じゃ、結構由緒あるところで。
うん、て、あの、いそうなんです。由緒あるんですね。それで、あの、毎年10月にお屋敷っていう、なんか、日蓮宗のお祭りがあって。
はい、はい。 はい。
で、全国かうん、10月に、はい。
え、じゅう、10月に？ごめんなさい。はい。ええ、はい。
で、あの、全国各地から日蓮宗の方たちが来て
はい。
この、ちょっと、あの、い駅から池上駅っていうのがあるんですけど、そこからお寺までの約1キロぐらいを練り歩くんですよ。で、練り歩くだけじゃなくて、ちょっと、万灯とか太鼓とかを持って、音楽鳴らしながら
はい。 はい。 へえ。 はい。 ええええ。
うん、練り歩いて、で、ちょっと、その音楽がまず独特なのが面白いんですね。
はい。 ああ、ちなみに衣装とかはどういう感じなんですか？
うん。 あの、お祭りのハッピみたいなやつをみんな着てます。うん、あの、組が書いてあったり。うん、あの、いわゆる、ちょっと、火消しさんが昔着てたような。
ああ、なるほど。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 ああ、はい、なんか、想像できます。はい、はい。
って言うと分かるかな、分かります？で、あと、その、道沿いにずっと、あの、テキ屋さん、あの、出店が出て、もう、道沿いにずらっと何百
ああ、はい、はい。
うん。
ああ、色々ありますよね、はい。テテキ屋さん。<chuckles> はい。
うん、で、そういう、ちょっと、おおテキ屋さんね。うん、そう。で、そういう大きなお祭りだったんで、それが一番、あの、印象に残ってますね。
はい。 はい。 ああ、じゃあ、そこが比較的ご近所で。
そう、お祭りって言うと、やっぱ、地元のそれを思い出しますね。
はい。 あ、あれですね、、<sneezes> ごめんなさい、お寺でお祭りってあんまり想像出来ないんですけど、やってたんですね、そういうの。なんか、お祭りって神社の方が、なんか、こう、イメージが強いんですけど、はい。
はい。 ありません？<chuckles> あ、ありません？なんか、は。 あ、神社うん、ありますよね。そう、でもそこは何かありましたね。お祭りがね。
ああ、じゃあ、その、日蓮の最期を遂げられたとこっていうところで、へえ。
ん、うん。 うん。 はい、あと、アンアントニオ猪木もいます。<laughs> アントニモあんうん。
えへ、急に急にアントニオ猪木さんが出てこられるんです。
あ、アントニうん、そう、アントニオ、うん、猪木の墓もそこにあります。
あ、あごめんなさいごめんなさい。アントニオ猪木さんが、その、お祭りに毎年いらしてたのかなと思いました。
うん。 わ、お墓があり <chuckles> そう。 じゃなくて、うん、アントニオ猪木の墓が。あ、違うごめんごめんなさい。いや、アントニオ猪木じゃないわ。あれですわ。なん、あの、昭和のプロレスラー誰でしたっけ有名な。
はい。 ああ、何でしたっけ、力道山？
力道山、そう、力道山の墓です。ごめんなさい、ちょっと、入れ替えて入れ替わってた。
ああ。 ああ、はい。あ、いや、でも力道山すごいですよね。ええ、あ、そうなんですね。でも、秋のお祭りって、え、そうなんですね。私、あの、お祭りっていうと、もう、夏っていうイメージがありまして、はい。
うん。そう。 うん、力道山の墓がありました。ちょっと、うん、うん、そんなとこでした。 はい。 ん、うん、夏ですよね。そう、夏なんだけどそこは、ちょっと、秋、多分、あの、多分日蓮さんが死んだ日か何かに関係あるんじゃないですかね。うん、だからその日に、うん、うん、そういう日に、あの、ユーチューブでも載っかってるようなお祭りなんで、うん、そう、音楽をチェックすると面白いかもしれないです。音楽が独特なんで。はい、うん、うん。
ああ、そうです。何か、めい命日的ななんかですよね。多分ね。 へえ。 ああ、じゃあ、チェックしてみます。 ああ。 じゃあ、あれですか、ご近所で夏祭りっていうのは、あまり、ご経験がない感じですか？
あの、ちょうどちっちゃいやつですよね、あの、盆踊りみたいな。
ああ、あ、じゃあ、ち地域で集まるような。
うん、あれはあれでうん、はい、そうそう、あれはあれで小学校でやってましたね。ただ、うん、出店なしで本当、おえあの、あれだけでした、盆踊りだけみたいな。
ああ、なるほど。 ああ、じゃ、本格的なお祭りっぽいのは、その、池上本文寺の
うん。 そうですね、それでした、私の場合は。<chuckles> うん、ごめんなさい、なんか、私のばっかはい、うん、話しすぎたんで、なんか、あります？<chuckles> ドーンと、<chuckles> まあ、ちっうん、ちっちゃくても別に、はい。
ああ、あ、そうなんですね。へえ、お寺でお祭り。 ああ、いや、私は、え ああ、はい、あの、ありますあります、あの、生まれ育った家の近所に、結構、あの、由緒ある神社神社さんがありまして、そこも、なんか、系列、全国にいっぱい、その、ある系列の総本山みたいなところで。
うん。 はいはい。 はいはい。 うん。 うん。 うん。
えっと。 そこで毎年、その、先ほどおっしゃってたような感じで、こう、出店が出たりとかで、毎年お祭りっていうと夏にそこであったので、そこに行く感じでしたね。
はい。 うん。 うんうん。 うん。 うん。 そこでした。
はい、まあ、なんか、その、まず神社にお参りして、その後、ちょっと、お祭りをぶらぶらつく感じになるんですけど。
うん。 うん、ぶらつく、そう、始めはね、お参りしてからあっちへ行ってね。
あ、そうですね、私、そこの神社がすごく好きだったので、夜行けるってのが、なんかね、あの、子供心にすごくうれしかった思い出があります。だって神社って夜、あんまり行かないですよね？うーん、てか行かない方がいいって聞いたこともあって、ま、どっちにしても閉まって閉まってるはずなんでよね。夜は。
<chuckles> はいはい。 うん。 ああ。 そうですよね、怖いですもんね、ちょっとね。うん。 ああ、ほんと、なんか、あの ん、まあ、別に、なんか、うん、やってる、ああ、わけないですけどね、夜中ね、うん。
うんうん、うんうんうん、なので夏の、その、お祭りの時だけは、おそ遅くまで、こう、開放してて、で、それですごく、あの、夜のまた違った神社を見れるのも楽しかったですし。うーん。まあ、でもあとは定番ですよね。もう、なんか、あの、屋台で何か買って食べたり、はい、まあ、一通りありますからね。うーん。
うん。 行って。 うん、ね、楽しいですよね、それだけでもね。うんうん。 小学校とかの屋台、屋台とかね、はいはい。 なんかうん、うん、なんか、その、あれですか、ちょっと、あの、大きくてち地方からも来るような。
えっとね、お祭りは来ないと思いますけど、初詣は結構なかなか、えっと、最近はどうか分かんないですけど、私がいた時は、えっとね、全国の初詣客のあのトップ10位に入るぐらいの。
お祭りでした？それとも近隣？うん。 色んなとこから来るような。 はあ、<laughs> じゃあ、大きいんだ結構。あ、すごいね、じゅ、うん。
ええ。ええ、はい、がありまして、そこで、はい、なんか、色々ありましたけど。 なんかね、私多分1回も入ったことないんですけど、おお化け屋敷にすごく入りたかったんですよね、なん
うん。 はい。 ああ、お祭りがあったお化け屋敷が、あ、本当珍しい、うん、うんうん、珍しいね。
ええ、お化け屋敷がすごく敷地が広いので、はい、お化け屋敷あります。それで、なんか、呼び込みとかをそやってるわけですよ。なんか「さあ、何とか何とか女が」とかっていなんか、蛇女がどうのこうのとか、なんか、すごい子供心に怖かったんですけど、でも、なんか、ちょっと、好奇心で
うん。 ああ、うんうんうんうん、<chuckles> うん。 うん。 入りたいですよね。ええ、え、うん、その時は無理だったかも、今行ったらまだやってて、もしかしたら入れるかも。<chuckles>
入りたいと思った思い出が。 いや、いい、でも今だったら、もう、何か、ちょっと、白けた気分になっちゃって、ああ、なんか、これはしょ所詮作り物だしって思って
あらあら。<laughs> ああ。 思っちゃう。残念。<chuckles>
多分楽しめないと思うので、でも、その、ちい小さい時に入ってたら、こう、本気でこわ怖がることができて、何か、たのし楽しかったんじゃないかなと思いますけどね。うーん。はい。
うん。 ああ。 ああ。 あ、楽しそうだった？あ、本当。そっか、でも、なんかね、ちょっと、大きくなったら子供たちだけでもね行けそうな感じですけどね、そういうお化け屋敷でな、親親何も言わないでもお金もらってすると、ちょっと
あ、そうですね。 ああ、そうですね。もう、中学生ぐらいになったら、まあ。
うん、もうその時はなかったのかな。
その時も入らなかったですね。なんか、多分みんなが怖い、怖いと思ってて、うーん、あの、女の子ばっかりで行ってたっていうのもあると思いますけど、なんか、そういうのが特に好きな子もいなかったので入らなかった思い出がありますけども。はい。
<laughs> 今度もったいない、<laughs> 怖い、うんなるほどね。 はいはい。ああ。す うん、ああ、本当、ね、どんなだったろうね、入ったらね。
いや、ちょっと、想像つかないですけど、お化け屋敷って入られたことおありですか？
<laughs> ありますあります、なんか、ほら、いわゆる富士急ハイランドとかああいう、ちょっと、大きな、あの、テーマパークみたいな比較的大きなうん。
ああ。 え、どうでした、怖いもんなんですか、ああいうのって？大人になって入っても。
こ、怖くないですね。<laughs> やっぱうん、怖くないですね。もう、ちょっと、わかるここから出てくるだろうなって、ちょっと、ああいうのわかるんで、でも、やっぱ、うん、うん、子供とか女の子はキャーキャー、やっぱね、色んなとこで聞こえてましたけどね。
<laughs> そうですよね。 うーん。 <laughs> なんとなくね。 ええ。いや、だから、その、子供の時に入らなきゃいけなかったんですよね。多分ね、その、純粋に怖がれ怖がれてる年の時にね。
うん。 そうですよね、多分、その、うん、そうそうそう、<laughs> まだね、現実とね、ちょっと、あれがね区別つかないとき、そう。
ええ、大人になっちゃうと、もう、なんか、ただの、なんか、お金の無駄払いみたいになっちゃうんで。はい。はい。
そうだよね、そうなっちゃいますよね、うん、そうそう、まあ、なんかね、機会があったらまた、うん、なんか、祭りで食べた屋台の食べ物で一番、なんか、好きなものってあります？なんか、これは、ちょっと、もう、ね、一通り行くと思うんですけど、たこ焼きとかね、お好み焼き、やきそばみたいなのは。
ええええ。あ。 ああ。 うーん。 いやあ、一通り焼きそば、たこ焼き、お好み焼き。
うん。
あとフランクフルトとかも食べたかな。はい、でも一番おいしいなと思ったのは焼きそばですかね。なんか、分からないですけど。
あ、フランクフルトいきますよね。 うん。 無難ですよね、一番ね。<laughs> うん、当たり当たり外れがあまり少ない。うん。
はい、一番無難で、なんか、こう。 そうなんです。多少の、こうね、あの、雑な味付けも全部ソースの味でごまかせるところがあるので、うん、とにかくソースがついついてれば美味しいみたいなところもあったただお好み焼きとかなると生地が、ちょっと、良くなかったりすると分かっちゃうので。
うん。 そうそう、そうね、うん、それで。 うん、そうそう、そういうやつですもんね。 うんうん。
あの、雑なのが <chuckles> ただ焼きそばの場合は、もう、麺はできてますし。
うん。 そうね。混ぜるだけだもんね。
うん、あの、そうなんです。だからそういう意味で一番、な、先ほどおっしゃったように無難なメニューでしたね。
うん。 はあ。なんか、メニューと言えばそうですね。今、なんか、最近の祭りっていうのは、なんか、そういう昔ながらの焼きそばとか、そういうだけじゃなくて、今、なんか、韓国の
はい。 はい。
ね、今行くと、なんか、韓国の、なんか、何でしたっけ、あ、そうか、ごめんなさい、日本じゃないんですよね、そう、日本の、なんか、お祭り行くと、なんか、今あれがあるんですよね。韓国の屋台みたいな、あの、トッポギとか、うん、なんか、ちょっと、チーズドッグみたいな韓国、ねえ、ゆかりの <sniffs>
はい。 はい、ああ、そうなんですね。 ああ。 ええ、そんなのが入ってきてるんですね。
ご飯とかが、うん、やっぱ、ちょっとちょっとはね、新しいのが入ってきてるんですよね。
ええ。いや。
うん、で、なんか、見なくうん、そう、そういうのが入ってきてるって。
ええ。
うん、そう、ただ、なん子供連れ、もう、今子供連れの世代なんで、ま、ちょっとね、屋台は <chuckles> どうかなってちょっと違った意味でまた思い始めたんですけど、ちょっと、衛生的に、<chuckles> 衛生面で。うん。ややっぱり、なんか、ちょっと、作り方をずっと見ててずっと、あのし家でご飯とか作ってるんで作り方を見てると、ちょっと、これはな、みたいな <chuckles> そうすると、ちょっと、うん、あれ、やっぱ
はい。 え、どういう、衛生面で？ ああ。 ええええ。 <laughs> 確かにね、なんか、あの、あって思いますよね。<chuckles>
あっと思いますね。やっぱ、ダンボールから手づかみで、あの、焼きそばの麺を、<laughs> うんみうん、取り出した時は、ちょっとね、考えちゃいますね。
ええ。 <laughs> そうそう、ちょっと、心配になりますよね。
ちょっと、心配になりますね。うん。
あの、ね、まだ大人だけだったらあれですけどね、子供さんいらっしゃる場合は、ちょっと。
うん、大人だけだと、そう、子供いると、<chuckles> うん、ちょっと、パスが多くなりました。うん。
神経質うーん、いや分かります、ちょっと、あれは不安になりますよね。もう、私たちは、とこ、大人だから、まあ、いいか食べちゃいますけど、よっぽどのことがない限り食中毒もなったことないですし。ええ。うーん、まあ、まあ、結局熱い鉄板で炒めてるんで、なんとか、菌、菌は死ぬでしょみたいな感じで大雑把に言ってますけど、確かにお子さんいらっしゃる場合は不安ですよね。
なります。 そう。 うん、食べちゃってもいいかな。うん。<chuckles> そうですね。 きかないですよね。うん、だから。 そう。 ああ、あつ、そう、熱いちゅう。そうそう、うん。 そう。 うん、ちょっとね。<chuckles> だあの、だから、食べる時は今あれかな、あの、ちょっと、地域の人がやってるような。
うーん。 ああ。
うん、あの、あの、本職の人じゃなくて。<chuckles> ああいうとこで買うようにしてます。ただただね、それもそれでね、やっぱ、素人がやってるんで酒飲みながら、ちょっと、生焼けの焼き鳥だったりが出される時もあるんですけど。<chuckles>
あ、はい。 あ、なるほど。 ああ。 <laughs> いや、ちょっと、鶏肉のや生焼け怖いんですけど。
うん、そう、だからもっかい焼いてって頼みに行くんですけど。<laughs> うん。 に。そう、田舎なんでね、うん、もう、それでもいいのかなっていう風に。<laughs> そう、はい、そんな感じですね。はい。
ああ、あ、いや、ちゃんとしてらっしゃいますね。<laughs> ああ。<laughs> いや、確かにね、衛生面と、まあ、結局価格もぼったくりだしね。本当に、あの、お祭りの雰囲気がなかったら絶対買わないって感じですよね。うーん。
あ、今ね、ちょ そうですよね、ちょっとね、高いお祭りプライスとかね、うん。
うん、ま、まあ、あれはしょうがないのかもしれないですけど、なんかね、上の人に元締めさんにまた、なんか、何割か払わなきゃいけないみたいですし、ああいう人達って、うーん。
うん。 ああ、でしょうね。 うん。そう。ね。
でも、なんかなんか、色々知ってくとお祭りも <chuckles> なって思っちゃいますね、なんかね、ちっちゃい時は純粋に「わあっ」てすごい喜んで
うん、ちゅっと、そう、ちゅっと、明るいなあ楽しいなあだったけどね、ちょっとね、大人になると、またそう。
ええ、いろいろ社会の仕組みとか知ってくと、なんか、なんとなく、うーん。
そう、ね、所謂子供の頃の、うん、かね、ちょっと、違いますよね、大人になってからのね、祭りは、やっぱり。
ええええ。 ええ、なんか、見る視点が全然変わってきちゃう、先ほどおっしゃってたね、作り方をじっと見ちゃったりとか。<laughs> うーん。
うん、見る視点だったかな。<chuckles> うん、そうですよね、だからね、そういう意味で、ちょっとね、残念だったかもね、大人になってからお祭りっちゅうのあんまり面白面白いものでもないなあと、うん。
あ、うん、まあ、まあ、それでもね。 うーん、まあ、まあ、それでも、なんか、こう、いちねんに1回のね、あの
ふいそう、あ、みんな、ねえ、ちょっと、違ってるんで、みんな集まったりね、地元の友達がね。
うん、イベントうーん、そうそうそう、みんなにみんなが集まる機会、チャンスの一つっていうか <sniffs> なんでそれはそれで、まあ、まあ、いいかなと思いますけど、確かに子供の頃のように純粋には楽しめない部分はありますね。<sneezes> ええ。
うん、うん。 そうそう、うん。 うん。 そう、純粋にはね、おお、すげえこっちすげえみたいなあんな感じじゃないよね、もうね。<chuckles> そう、でもね、あの、雰囲気とかはね、やっぱ、面白いですよね、お祭りみんなね、ケラケラ笑いながらね、うん、そう、みんなニコニコしてね、うん、あんまりけうん、そう、はい。
いやいや、あの、雰囲気は本当お祭りじゃないと、うん、ない雰囲気なので、ええええええ、あれは 楽しいですけどね。
うん、お祭りね、そう、嬉しいです。
はい。 いや、なんか、そうなんです。もう、今、あの、アメリカに住んでいるので、<chuckles> お祭りないんですよね。
はい、ないでしょ、<chuckles> ないでしょ、なんか、うん。
だから、なんか、花火、まあ、花火はありますけど、でも、なんか、日本のすごい花火とか見ちゃってるから、なんか、それに比べたら「うーん」って感じですし、なんか、はい、なんだか夏のそう
はいはい。 うん。 うん。 かんなっちゃうね、ちょっとね。あの、出店とかない、絶対ないもんね。ああいう感じのね垂れ幕つねえ、作って。
ないですね。 うーん、ああいうのがないので。
あ、そしたらいうん、やれば <laughs> 儲かんじゃない。<laughs> 結構、なんかね、うん。
い。いや、でも、出す場所がないですしね、<chuckles> どこで出せばいいんだって感、それでこっちだと、なんか、食中毒でも起こしちゃったら大変なことになりそうなんで訴えられて。
ああだ。 あ、ほんと、な 大変。大丈夫、2日でいなくなるから、祭り、それか1日やけ、<chuckles> 売り逃げ売り逃げみたいな。<chuckles> まあ。
<laughs> いやいや、そういうわけには、絶対突き突き止められて、すごい裁判とかに引っ張り出されて大変なことになっちゃうんで、はい、何でもすぐ訴えられますから、こっちは、はい、恐ろしくて、ちょっと。
なっちゃう、あ、そう、向こう裁判あるんだもんね、そう、裁判裁判社会大変。 なっちゃうもんね、うん。あれでも、なんか、他の国の方っていろいろなんとか祭りとかやってません？
あ、やってますね。やってますけど、ちょっと違うかな。まあ、まあ、似たような感じではありますけど、うーん、はい。
ちょっと違う？うん、そっか、なんかね、日本はい、ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。